Sa una, lalong-lalo na sa dab sabi ko nga sa 'yo, siya yung "The one that got away" di ba? Pero, um, siguro for good na rin kasi hindi hindi siya yung lalaki talaga na para sa akin. Kasi, noong hindi hindi pa naman kami talaga, um, yung mag mag-boyfriend-girlfriend pa lang, tapos ginawa na niya ’yon. Pano pa kung lumalim yung relasyon na kung saan magkasama na kami sa iisang bahay, di ba? Kaya, parang maganda na rin, mm.
Ah, oo, mahirap talaga yan. O0. Oo, oo. Hmm. Ah oh, ganito lang kasi yan eh Oo, kumbaga kung yung sinasabi mo dati, nakikipag-chat siya, kung gusto niya talagang makipagkaibigan, siyempre malalaman mo naman yun sa mga sinasabi niya. Eh, kung like parang literal na friendship lang talaga yung gusto niya. Kasi kung tulad ng nabanggit mo kanina, parang nanghihinayang siya. So, may mga ano dun eh, may mga pahaging dun na parang gusto niyang ibalik ulit, eh, 'di ba? Iba yung pagkakaibigan na totally magkaibigan na lang kayo, tanggap niyo nang wala na kayo, kaysa dun sa makikipagkaibigan siya sa 'yo, tapos unti-unti ka niyang wini-win back papunta sa kanya, 'di ba? So, yun, kung ganun yung gusto niya, eh, di mabuti pa rin talagang ano i-cut off mo na talaga siya. Kasi pag ganun paulit-ulit na lang 'yan, lilituhin yung puso mo eh.
Mm. Oo. Oo nga eh. Oo. Totoo yun, totoo. Oo nga, ano. Kaya maganda na rin na disappear na siya nag-disappear na siya talaga sa buhay ko 'di ba? So, kung random man na mag-chat siya, like sa ibang account, siguro, um, huwag na lang, yung o-autoblock na lang din, 'no? Alam mo, ah, nag-enjoy ako sa usapan natin 'no, kasi, kahit paano na-open ko kung ano yung nararamdaman ko, 'no. Ay, alam mo, hindi naman madaling mag-open tungkol sa ganitong bagay, 'no, tungkol sa sa ganitong pakiramdam. Pero 'yun, sa totoo lang, mas maganda talaga na totally wala na, kahit, ah, kahit pure friendship, wala na din, 'di ba?
Oo, totoo. Hmm. <giggles> Oo. Oh, ganun. Oo, ako din eh. Oo naman. Oo. Oo, kasi <chuckles> mag maganda naman, maganda na kung malinaw eh. Parang, kasi kung tulad niyan, nabanggit mo, parang lulubog-lilitaw siya. Ibig sabihin, humahanap na rin tiyempo 'yon para <chuckles> para makausap ka, kasi nga may partner siya. Pero tama lang din 'yang desisyon mo na totally i-ano na, i-stop na, kasi para hindi ka na ma-confuse sa nararamdaman mo. Pero, thank you, ah. Mm.
Mm. Oo. Oo. Oh, maraming salamat, ah, kasi nakinig ka sa mga rant ko. Tapos, maganda rin yung mga payo mo sa akin. Na-appreciate ko talaga. Sige, paalam.
Hmm, walang anuman. Thank you din.

Ay ganun, grabe pinagsabay kayo ah.
Oo, may gano'ng oo, may ganon na pangyayari. So, ako eh, hmm, marami na rin kaming investment sa isa't-isa 'no. 'Yong tulad ng kilala na siya ng parent ko, tapos close din ako sa parent niya, eh tapos may ganon na lilitaw na babae 'no. Eh ako, hindi naman ako nag-hysterical na nagalit or nagtanong kung bakit, kasi yung puntong 'yon, iniisip ko kung mahal niya ako, hindi niya ako ah hindi nya ako ito-two-time 'di ba? Hindi siya magto-two-time. So ginawa niya 'yon kung ginawa niya 'yon, so, baka hindi sapat yung pagmamahal niya sa akin 'no. So 'yon, um, um, parang 3 months pa lang yata silang nagsasama sa isang bahay pero break na kami tapos nabuntis niya yung babae.
Hmm. Oo. Mm. <clicks tongue> Oo naman, siyempre. <clicks tongue> Oo naman. Oo. Ay ganon? Grabe ang bilis.
Oo, nabuntis niya. So after no'n, nagcha-chat siya, nakikipag-friend tapos kinukumusta ako kung, "kumusta ka na?" Tapos yung parang naiilang ako naiilang ako kasi ba't ganon? Mm.
Ang sakit no'n. Mm. <clicks tongue> Oo, after niyang ano after niyang mabuntis 'yong babae nakipagkaibigan siya sa'yo?
Oo, pagkatapos niyang magkaanak tapos makikipagkaibigan siya. Hindi ba weird yung gano'n? Ano yung masasabi mo do'n?
<chuckles> <sucks teeth> Ba't gano'n? Parang Oo. Ano, sa tingin ko ano, siyempre weird, kasi siyempre, um, ba't ka, ano, parang mangungulit pa, 'di ba? Alam mo naman na na nakasakit ka ng tao, ganyan, 'yan nasak nasaktan ka niya. Ba't ka niya kukulitin ng gano'n? So, dapat ginawa niya pa lang 'yon no'ng as in kaka-break niyo pa lang 'di ba? But all of a sudden na ano, parang gano'n. <gasps> Ang sa tingin ko kasi kaya niya ginagawa 'yon kasi, like may kailangan ulit siya sa'yo ganyan, um, marami kang puwedeng tignan na anggulo diyan eh kung ba't niya ginagawa 'yon. So, para sa akin, sobrang weird nung ginagawa niya kasi okey lang naman maging magkaibigan kayo as ano, natural lang pero hindi naman yung parang maging okey kayo as in okey kasi hindi na ulit nangyayari 'yon kasi may lamat na eh.
Mm. Mm. Oo.